Isso, conta conta aí com riquezas de detalhes, se puder, né, e se eu puder te ajudar, te aconselhar, enfim, eh, tô aqui com com o maior prazer, realmente.
Uhum. Claro. Vou fazer isso. E obrigada por me ouvir e é assim. O que aconteceu é que bom, primeiro que assim, eu vim de uma família com 3 irmãos mais velhos e eu, a única m menina da casa e caçula, né, então aí já existia uma pressão por si só, por ser a única menina de casa. Ah, o meu pai é engenheiro mecânico. Ele sempre teve trabalhou com com metalúrgica e tal. Então ele sempre colocou muito pra gente uma questão de que a gente tinha que que que exercer a engenharia. Então o meu primeiro irmão mais velho fez lá engenharia mecânica, o segundo foi pra engenharia a de produto e tal, e o terceiro foi pra engenharia civil e todo mundo nesse nesse contexto, né?
Aham. Aham. É verdade. Hum. Uhum.
Mas eu, realmente não me via fazendo engenharia porque primeiro que assim, eu sou péssima em matemática.
<laughs>
Eu sou péssima com exatas. Eu não tenho vergonha de admitir que eu sou péssima com isso.
<laughs> Ai, muitas pessoas relatam isso. É incrível.
Eh. <laughs> Pois é, mas os meus irmãos não tiveram esse problema, ainda bem, sorte pra eles. Então todo mundo foi seguindo aquele caminho bonitinho da engenharia porque meu pai podia estar ali dando esse auxílio, né, conversando sobre isso e sendo ali a pessoa que que daria apoio total pra pra essa vocação de cada um, né? <chuckles> Mas, eu muito jovem, assim com 12, 13 anos, eu fui percebendo que eu era muito mais da comunicação e não da da matemática, mas eu tinha muito medo de falar sobre isso em casa. Então, eu eu sempre fiquei assim: "Ah ah, você vai fazer engenharia. Vou. Eu não decidi qual, um dia eu vou", sabe? E foi passando o tempo, e aí
<laughs> Hum. Uhum. Uhum. Aham. Com medo de frustrar também a expectativa dele, né?